يعني في إيفيه مثلًا إن هو ابن حميدو آآ دخل القِسم علشان مشكوك فيه إن هو كان بيبيع مخدرات، وكان اللي وَشَى بيه واحد اسمه الباز أفندي، الباز أفندي ده كان عايز يتجوز واحدة و والواحدة دي بقت تحب ابن حميدو. ف فخرج من القِسم ف فبقى مستغرب جدًا الباز أفندي ده بقى يقول له: "إزاي؟ ده أنا يعني آع ده أنا اللي عامل كده فيهم، فإزاي خرجوا؟" فبيسأل ابن حميدو بيقول: "أنت خرجت إزاي؟ ده مسكوك بحاجة!" قال له: "آه مسكوني تكونشِ لدي؟" وقام إيه، رافع حتة حشيش كده <chuckles>
امم. آه. آه. تمام. آه. آه. امم. <laughs> بيوريها له كمان <laughs> آه.
قال قال له: "تكونشِ شكوليته؟" وقام آكلها <chuckles>